Sim. E e e pode e tem uma que uma porção de coisas que já podem ter acontecido, né, assim, na na na num trabalho prévio ali dos 2, que eu não saiba, né, o que que foi que aconteceu, se ela também já teve algum outro tipo de atitude, mas acho muito difícil. Eu acho que é um questão clara assim de uma eh, um padrão de comportamento, ele o o ob observou uma pessoa que, eh, levaria isso, eh, assim na boa, né, na boa dizendo s "Não vai reagir". E aí ele continua fazendo isso, então eu acho que por isso que é importante conversar com ela para tentar ver se ela toma uma reação
Uhum. Uhum. Exatamente.
Né. E quem sabe até eu mesma falar alguma coisa né, porque eu é o que eu que eu sinto toda vez. <chuckles> É.
É, e é <chuckles> Nossa deve ser muito ruim né, muito constrangedor você não poder se meter, porque é um ambiente de trabalho.

Sim. Perguntar, né, o que que ou como é que ela leva isso, se ela acha que isso é que ele tenha razão ou que ele pode falar assim com ela, se isso não incomoda ela, né.
Eh Exatamente. É, talvez se exatamente, pode ser, talvez é isso, ela nem se incomode, que eu acho difícil, né.
É, eu acho difícil também. Eu acho que a sua ideia de falar que eu dou um apoio, é importante, né?
Claro, claro. E ainda mais dentro de um ambiente de trabalho, né, pra você poder se levar bem com seus companheiros, eh, por exemplo, como é um trabalho parece que todos ali são poucas pessoas, então que o todos trabalhem bem, né, em harmonia.
Porq eu fico pens Si sim É, e eu acho que é isso, né, como s todos somos muito diferentes, né, isso que eu falei, se fosse comigo eu lidaria de um jeito muito diferente. E aí é difícil, né, porque a gente eu fico aqui pensando julgando ela também por tolerar, né, esse tipo, mas eu n é isso que você falou, eu não sei o que acontece na vida dela pra ela, eh, ba tomar isso desse jeito, né. É.
Uhum. aham. Aceitar dessa forma talvez um pouco passiva, né. Aceitar isso sem se sem questionar. É, e dependendo de como ela se sinta, talvez eu ache importante aí como eu te comentei, é tentar não sei, de repente até fazer uma denúncia, mesmo que seja não não querendo te envolver nem nada, mas, assim, eh, apoiar ela, né, porque a denúncia no caso seria dela, porque você não faz isso com você. Mas, eh, dependendo da situação, até uma denúncia mesmo trabalhista, né.
Sim.

Olha, eu tenho uma é é um desabafo e também, na verdade, um pedido de conselho sobre um acontecimento que, f rolou ali numa num num trabalho que eu faço, em um projeto que eu faço que tem um chefe e alguns colegas, né. Queria que você me ajudasse.
Tá, me conta.
Olha, é assim, a gente faz um trabalho, não é exatamente voluntário, mas, eh, digamos que a gente entrou, fomos aprovados pra participar de um de uma certa maneira, assim, <clicks tongue> eh, posso até quas quase dizer que é voluntário. Mas então somos um grupo de 4 pessoas e temos um chefe que coordena todo nosso a nosso o nosso voluntariado, né, o nosso processo de ajuda e tal. E esse chefe, ele resolveu pegar uma pessoa do nosso grupo e ele fez um comentário, assim, muito duro. E ele já vinha fazendo vários comentários com relação a essa pessoa enquanto a gente faz as reuniões de grupo. A gente faz muito trabalho online, mas o mas a gente costuma fazer algumas regi reuniões presenciais pra debater melhor e chegar a certas conclusões, né. E sempre que a gente faz as reuniões presenciais, ele pega essa pessoa, que é essa mulher, hã, essa nossa colega, e ele ele v ele diz diz tudo que está dando errado no projeto. Ele sempre culpa ela, porque ela é quem cuida de comunicações, é ela que está organizando todos os e-mails, enfim, ela é o nosso ponto de contato com todo mundo. E ele sempre fala alguma coisa muito dura pra ela: "Você é muito frustrante, você tá desa me desapontando", e ele vai fazendo certos comentários que eu sempre achei muito duro. E eu pensei: "Ah, será que é uma questão cultural? Porque ele é americano, e, né, eu sou brasileira". Eu sempre achei que, sei lá, fosse uma maneira muito direta. Mas depois eu fiquei pensando: "Não, ele está sendo mal-educado mesmo, ele está sendo está ultrapassando os limites", sabe.
Uhum. Hum. Aham. Tá. Aham, entendi. Mas o tom do comentário foi foi grosseiro mesmo?
Sempre achei que foi grosseiro. E, estando presente, isso que eu gostaria de te perguntar é, o que será que eu devo fazer? Porque eu não concordo com as coisas que ele fala, mas por outro lado, ele é o chefe, né. En
Ou não foi, assim? Claro. É uma situação exatamente, é uma situação bem delicada, né, porque é isso, você é funcionária, ele como chefe
Eu não sei o que fazer.